Op mm, sabagay, tama. Nagagawa ko naman na 'yung mga 'yun talaga pero, um 'di ko lang talaga alam, sobrang hirap lang siguro kasi hindi ako sanay, pero sala maraming salamat dun sa mga itinuro mo, gaya ng 'yun pagtingin ng lampas ulo, Para hindi ako kabahan, tapos 'yun nga, 'yung, <inhales> ah, pagbibilang. Hindi kaya sila matatawa 'pag mag she-shake-shake-shake ako ng kamay?
Mm, oo, wa lampas ulo, direkto. Yes. Who cares, who cares, kung 'yun ang paraan mo para i-prepare you at pakalmahin ang sarili mo, andun lang sila bilang audience mo, so wala silang pake kung ano man 'yung paraan mong gawin para nang sa gano'n ay mabuo 'yung kumpiyansa mo't mawalan ka ng kaba. Mas mabuti na 'yung magtawa sila sa 'pag shake-shake mo, tapos mai-deliver mo ng maganda ang presentation mo. Kaysa naman halimbawa ang pagtawanan nila 'yung deliver mo 'di ba? Pero matanong ko lang, ha, curious lang ako, minsan ba nangyari na present ka pero naka nakatanggap ka ng masamang feedback negative feedback o, ah, criticism bad criticism gano'n?
Mhm. Sabagay. Kasi nga, hindi ko nga natatapos 'yung iba dahil talagang, ah, parang nag-fe-freeze talaga ako, so siyempre o parang gano'n, mula noon parang nahirapan na talaga ako, na magsalita ng ah, dun sa harap ng mga tao.
Hmm. Mhm. Hmm. Palagay ko alam mo, kulang lang sa'yo is mind conditioning and then kumpiyansa, at sa palagay ko mabi-build 'yung kumpiyansa mo basta, ah, sa ah, isipin mo lagi 'yung sinasabi ko na